Um, sa tingin ko, oo. Kasi katulad ng, ah, katulad ng yung isang taong personality niya ayaw niya yung mababaho na pagkain, ganiyan. So, automatic parang ayaw niya yung durian, kasi di ba medyo ma mas mabaho daw yung pang-amoy niya, yung sa durian. Pero ako kasi, yung personality ko nababanguhan ako sa durian, so, magkaiba, <chuckles> oo, nababanguhan ako. Isa din yan sa gusto ko. Ako pa, eto madagdag ko lang 'no siyempre ayaw ng mga exotic foods, ako mahilig ako sa exotic foods, alam mo yung uok? Naka nakaano ka na ng uok yung parang uod siya na mataba na puti.
Mhm. Ay oo, mhm. Hmm? <chuckles> Oo. Ano ok Ano yung uong?
Ayan yung parang nakikita sa
Yung uod or uok? Ano ba yun?
Opo, uok. Ayan, yung tawag.
Uok. So, parang ano siya, anong klaseng pagkain yun? Ha?
Parang uod na mataba. Uod, uod siya, isang klase ng uod yun. Oo, tawag lang sa kaniya.
Uod talaga, yung puti na parang ano, ah, parang nga letrang C yung shape nya.
Nga hin hindi naman letrang C, parang ano siya, alam mo yung nakikita sa mga ano, yung mga inaalagaan. Puwede din siya sa, ah, mga, ah, anong tawag dito, ilalim ng puno ng ano, niyog, yung parang mga ganun, yung inaalagaan, kinu-cultured na na puti na medyo mataba na ano, uod, yun yung uok. Ah, alam mo yun, ano siya, masarap, mm, lasa siyang ano, mm, inaano lang yun, <chuckles> inaano lang yun, ah, tawag dito, pi pinapakuluan o kaya ini-steam tapos yung lasa nun malinamnam para siyang ano, creamy, ang sarap tapos
Ah, ano yun? Bakit yun Kinakain mo yun? Anong lasa? Ha? Yun ba yung ano, yung uod na minsan sa lupa sila nakatira, minsan dun sa parang nabubulok na ha na mga puno?
Oo. Oo yan, ayan, kasi hindi
Na parang daliri kalaki?
Oo, yan, <chuckles> ganiyan. Pero hindi siya <chuckles> pero hindi pwede kainin yung ano, kasi ma medyo makunat yung balat niya. So, sisipsipin mo lang yung pinakalaman niya, parang gagawin mong ice candy, gano'n.
Hala! Mhm.